बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और जैसे सचिन तेंदुलकर की भी बात आपने करी थी, तो वो तो 10वीं फ़ेल थे। उन्होंने वो 10वीं पास नहीं कर पाए और वो इसलिए नहीं फ़ेल हुए कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। व वो इसलिए फ़ेल हुए थे क्योंकि उनका पूरा भा ध्यान क्रिकेट की ओर था और वो अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहते थे। तो जैसे आपने अ, कहा था ना अ, थ्री इडियट्स में काबिल बनो तरक्की तो झक मार के पीछे आती। तो वो अपनी काबिलियत क्रिकेट में क अ, दिखाए और उस वजह से वो काफ़ी अ, सुप्रसिद्ध भी बने।
जी, जी। और और भी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 उम, जी, जी। जी, टाइम की कमी है वैसे तो लेकिन मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मु मुझे लेकिन मतलब देशभक्ति वाली मूवीज़ बहुत अच्छ अच्छी लगती हैं। जैसे रंग दे बसंती वग़ैरह। जी, आपसे वैसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी, जी। जी, जी। जी, जी। धन्यवाद।
जी, जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।